Esatto, esatto. Poi, ehm, comunque anche il proprietario era giovane quindi ero super, super emozionato a iniziare questo lavoro. E quindi praticamente sono partito i primi 3 giorni carico, proprio sai l'euforia, ehm, ero sempre focus, ero contento, quindi i primi 3 giorni sono andato a bomba, ho fatto un sacco di un sacco di lavoro, ho progettato anche poi per le settimane a venire, ehm, ero ero a bomba. Poi c'è stato il nel momento in cui abbiam caricato il primo video, ehm, e non è andato come come ci aspettavamo, là, ehm, mi sono abbattuto, <exhales> ehm, più che altro perché mi s ho iniziato a dire: "Vabbè dai ho ho floppato" e quindi ho avuto
Capito. Sì, immagino. Mh-mh. Sì. Mh. Mh. Mh. No perché é probabilmente eri talmente entusiasta, ehm, che che quel che ci che quel provvisorio e temporaneo piccolo fallimento ti aveva un po' ti ha un po' demoralizzato.
Esatto. Esatto, ehm, e cioè, è come se il mio corpo mi mi ha mi avesse dato una botta di morfina lunga però più più più e più giorni, quindi io stavo tralasciando determinate cose, okay, del mio lavoro. Ehm, e quindi con questo prima con questa frenata, okay, s poi subito a caldo, quindi una roba, ehm, bruttissima e m mi sono un attimino Esatto, ho ho requisito un po' di lucidità e e quindi mi mi sono frenato e ovviamente anche, dai trasportato un po' dalla rabbia, ehm, dalla dalla tristezza del momento, mi sono mi sono messo mi sono fermato e per i successivi 2-3 giorni ho avuto un blocco mentale.
<chuckles> Addirittura. Mh-mh. Mh-mh. Inaspettata, improvvisa, violenta. Okay. Eh beh. Mh-mh.